Écoute, ça fait, heu, tou tou tou t ça fait au moins 1 an. Ouais, au moins 1 an, heu et puis, je me suis mis une autre restriction aussi donc, heu, hormis le fait de, voilà, de bloquer le nombre de minutes que je passe sur une application, heu, je me suis aussi mis un truc où, heu, mon téléphone, en fait, se met en mode de tu sais, en mode lune, enfin, ne pas déranger, le soir à partir de, heu, 21:00. Fini.
OK. En mode nuit? D'accord. D'accord, et là, ça, heu, ça c ça coupe toutes les notifications, heu, il y a plus rien qui arrive, quoi? D'accord et ça, ça fait depuis 1 an depuis aussi 1 an, heu, que tu as mis ça en place?
Ouais. Il y a plus rien qui arrive. Heu, non, ça, je l'avais même mis en place, heu, il y a peut-être 2-3 ans parce qu'en fait, je voulais avoir de la tranquillité le soir. Mais j'ai remarqué finalement, a heu, avec le temps, que je me suis quand même vachement bien habituée à ce truc là et effectivement, bah, si je reçois pas de notifs, tu vois, si je vois pas de lumière sur mon téléphone, beh, je vais pas forcément y aller.
Mmh. OK. D'accord, ouais. D'accord, oui, tu ressens pas le besoin d'aller consulter ton téléphone. En fait, l'utilisation des réseaux, heu, sociaux, heu, c'est plus une conséquence, du fait que tu touchais à ton téléphone pour une autre raison, que vraiment une envie d'aller, heu, perdre ton temps, heu, à à swiper, quoi, enfin ou à scroller.
Donc, heu, non. Ouais. Ouais. Exact. Exactement et heu, et en fait, c'est plutôt pas mal, heu, comme, heu, comme système. Bon, alors après, heu, entre nous, j'ai ma mère qui râle en me disant: «Oui, mais s'il arrive quelque chose, heu, je t'appelle et je tombe sur messagerie». Je fais: «Non, c'est bon, je t'ai mis dans mes m numéros favoris». Donc voilà, comme ça, au moins, <laughs> les personnes importantes, si elles m'appellent 2 fois, elles peuvent me rejoindre. Mais, à partir du moment oui, oui, oui. <laughs>
Mmh. Ah! OK. D'accord, oui. OK, mais ils sont au courant quand même que, heu, toi, heu, voilà, heu, normalement, après 21:30, tu es plus trop joignable, quoi, hein?
Ouais, alors après, je suis plus trop joignable non plus parce que généralement, je dors aussi, je suis fatiguée! J'ai 2 enfants, hein? Heu, <chuckles> clairement, heu, passée une certaine heure, je disparais dans les bras de Morphée, heu, parce que je suis KO, tout simplement. Donc, heu, bon.
Oui, OK. Ah oui! En effet, ouais. <chuckles> Tu veux dormir, ouais. Ouais, c'est normal, hein.
Ouais et hem et le fait, en fait, je me suis rendue compte, tu vois, de pas b avoir mon téléphone aussi quand je suis les enf avec les enfants, bah, c'est surtout que je passe du temps de qualité avec eux, tout simplement.
Mmh. D'accord, ouais et justement, ça, heu, mais j'imagine que tu passes du temps avec eux. À à quel moment de la journée, tu vas passer un temps privilégié avec eux?
Donc, heu

Et bien oui, <chuckles> écoute, heu, maintenant quand, heu, le soir les enfants sont couchés, on peut avoir des discussions d'adultes aussi, <chuckles> si on prend pas notre téléphone. Parce que, discussions d'adultes avec les enfants à table, heu, <lip trill> hein, heu, voilà. <laughs> Heu, mais non, non, du coup, heu, c'est vrai qu'on passe plus de temps aussi ensemble et puis ben, la journée parfois bon, voilà, on se parle aussi sur le téléphone, heu, on s'envoie des petits messages et cetera bien évidemment, hein, mais, heu, mais non ça fait du bien en fait de se poser des limites et on se rend compte que ben, heu, c'est au début c'est dur parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment dépendant de son téléphone. On fait plein de trucs avec, mais, heu, mais non, en fait c'est je j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin pour vivre quoi c'est, heu, oui il y a l'aspect travail, mais depuis que j'ai changé de boulot je suis à mon compte bon, au moins j'ai plus toutes ces notifications, heu, monstrueuses qui me qui créent de l'anxiété clairement, parce qu'on en était rendu, heu, là, mais, hem, ouais, ouais, grosse phase d'anxiété, heu, par rapport au taf, hein. À tel point que, heu ouais.
OK ouais, c'est vrai c Oui c'est compliqué oui. Bien sûr ouais. Mmh. C'est sûr ouais. Ouais. Ouais ça facilite les choses ouais. <chuckles> Ah oui. D'accord. Ah oui et g bah, à cause du téléphone et cetera en plus donc, heu, vraiment le c'ét pour toi c'était quand même nécessaire, c'est pour ça que tu as mis, heu, ces limites en fait à ce moment-là vraiment? Parce que tu sentais que, ça te faisait un stress, heu, que ça te rendait moins heureuse et moins en forme peut-être aussi?
Mmh mh. Ah mais oui. Ah mais carrément c'était, heu, ça je te dis, c ça me prenait toute mon énergie. Ça, aspirait mon énergie mais du matin, au soir quoi. Même la nuit, pour te dire la nuit parfois quand je me levais, heu, je sais pas pour aller boire de l'eau, pour aller à la salle de bain ou autre, où, tu cliques sur ton téléphone parce que tu regardes l'heure mais je voyais, en fait que j'avais des notifications de jobs et je les lisais!
OK ouais. <inhales> Ah ouais, horrible. Ah ouais, en plein milieu de la nuit oui c'est
Ah non c'était ouais, ouais, ouais, c'est et je me parfois je répondais en fait.
Mmh, ah oui non mais alors là c'est vraiment, heu, oui, en plein milieu de la nuit, ouais en effet, ouais, c'est c'est quelque chose.
C'était ridicule, ridicule! Ah non, c'est mort, fini moi je veux plus vivre ça maintenant. C'est mais c'est pas possible. <chuckles>
Bah éc Heu, du coup, bah, justement, heu, tu dis que tu veux plus vivre ça. Est-ce que tu as eu quand même des moments où tu as eu des petites rechutes où ça a été un peu plus compliqué? Ou vraiment à partir du moment où tu as décidé de l'utiliser beaucoup moins, tu as réussi à t'en passer, heu, vraiment, heu, tout le temps quoi?